Halo halo. Selamat malam!
Halo. Iya, halo juga. Selamat malam untuk Kakaknya di sana. Apa kabar nih, Kak?
Mhm. Aduh baik banget kabarnya hari ini. Akhir pekan seharian, eee, waktunya untuk mengistirahatkan badan ya Kak ya?
Wah! Nah! Nah, itu dia ya. <chuckles>
Mhm. Kalau kakak gimana kabarnya di sana?
Eh. Saya juga baik juga sih, Kak. Karena memang kan akhir pekan juga ya, eee, memang saatnya rileks, saatnya kita jalan-jalan, kalo misalnya memang untuk mau jalan-jalan. Tapi biasanya di rumah aja sih. Nah senengnya sih itu, heeh.
Mhm. Wah. Mhm. <chuckles> Iya iya iya iya. Waduh. Enak ya seharian mhm. Se seharian, apa, nyantai di rumah, gitu. Ya mungkin ada beberapa orang kayak aku pribadi ya Kak ya, eee, kalau akhir pekan itu adalah waktunya untuk membersihkan rumah sampai ke sela-selanya sih kalau aku. Jadi, waktunya ganti-ganti sprei, ganti-ganti gorden, sampai sudut-sudut yang tidak terjangkau itu ya, eee, dikulik lagi, dibersihin lagi kalo aku. Kalo Kakak gimana akhir pekannya?
Iya, kira-kira kita e heeh. Gimana, Kak, silakan silakan. Mhm. Iya. Wah. Waduh. Heeh. Heeh. Oh. Wah jadinya, memang beberes ya, Kak? <chuckles> Iya, sama sih. Eee, saya juga kebetulan kalau misalnya weekend eh akhir pekan ya, Kak? Mhm. Akhir pekan juga memang sama juga waktunya beberes. Tapi saya lebih suka beberes itu hari Sabtu ya, Kak. Jadi hari Minggunya juga tinggal leyeh-leyeh istilahnya, tinggal rebahan. <chuckles>
Bener, bener banget. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm mhm. Mhm. Aduh. Iya iya iya. Setuju setuju banget aku. Terus ini nih Kak, ini sepertinya aku juga mau curhat dikit ya Kak ya, karena ya bersih-bersih rumah seharian, kan kita juga bersihin halaman ya. Terus tuh aku gagal fokus sama tetangga aku tuh yang, aduh halamannya tuh luar biasa, kotor banget. Terus sampahnya itu ya, nggak nggak segera dibuang gitu jadi kan ada tempat sampah di depan tuh, dia tuh sampahnya tuh di ditimbun di halaman, jadi kayak aduh, kita lihatnya juga mhm. Kita lihatnya tuh risih, terus juga baunya juga ya Kak ya, gitu. Aku tuh bingung ya Kak, orang-orang kayak gitu tuh, apa ya, kenapa sih ya, mereka seperti itu dan faktor apa aja nih yang membuat mereka tuh kayak males, sama gak ngurusin rumahnya gitu, padahal kan mereka di lingkungan kompleks ya. Mhm. Itu, Kak. Mhm.
Apa tuh? Heeh heeh. Hah? Wah. Heeh. Oh. Apa sih? Heeh. Iya. Oalah. Sumpek ya? Ah risih, e Heeh. Mhm. Iya. Wah. Heeh. Bener bener. Eee, banyak sih ya mungkin kalo misalnya faktor itu kayak mungkin pastinya sih kemalasan gak sih Kak, kalo misalnya kayak gitu? <laughs>
Nah iya sih. Bisa jadi sih. Bener bener bener bener. Mhm. Terus, Ini Kak, kan di rumah aku tetangga ya, tetangga aku kan ada yang kayak gitu nih, kalo tetangga Kakak nih, ada gak yang rese kayak gitu?
Mhm, terus mhm, apa tuh Kak? Mhm. Mhm. Mhm.